Mhm. Ja klar, also die Kosten, ne, ähm, auch voll hohe Kosten beim Zahnarzt kann man meistens, ähm, aufteilen. Ähm, es geht bestimmt auch, ähm, ne, dass du's nicht dreimal oder, sage ich mal, viermal viermal in also in 4 Raten machst oder vielleicht auch 5. Ähm, es kommt dann immer auf den Betrag an, der halt, ähm, da aussteht, und, äh, natürlich auch auf den Zahnarzt, ne? Ähm, aber auf jeden Fall würde ich das auf jeden Fall ansprechen, ne, dass du halt die Sachen dann irgendwie Stück für Stück abbezahlst, ne, weil, 1.000 € auf einmal ist natürlich extrem viel und, ähm, es gibt dir halt auch irgendwie so 'n bisschen Planungssicherheit und nimmt dir dann irgendwie so 'n bisschen die Angst halt, ne?
Das und so könnte ich das schaffen. Ja, nimmt mir den Druck raus, weil bis Januar ist jetzt auch nicht mehr so lang. Der Termin ist auch, äh, direkt am Anfang.
Genau, vielleicht kannst du ja Genau. Ich weiß jetzt nicht, ob die jetzt noch vor Weihnachten nächste Woche aufhaben oder so, aber da könntest du ja gerne mal anrufen und, äh, schon mal im Voraus fragen, ne, weil, dann hast du über die Weihnachtstage und so dann nicht immer auch die Sachen im Kopf halt und, äh, weißt dann halt schon, worauf du dich einlässt halt.